Iya.
Itu justru ternyata buat aku lebih fokus, gitu.
Oh, jadi lebih fokus membacanya gitu, jadi lebih nyaman gitu ya. Karena itu tadi, suasananya lebih, apa ya, bisa dibilang redup mungkin, ya. Mhm, oh, waduh enak banget.
Iya. Iya lah. Iya, bener banget, gitu. Tapi kan kamar aku tuh ada di samping kamar orang tua aku juga kan Kak, jadi kadang itu kalo misalnya mereka udah mau beranjak tidur ke kamar, ya udah, akunya pake headset jadinya.
Oh, gitu. <chuckles> Oh, agak bocor ya, dindingnya ya. Dan saat nyetel musik
Gitu. <chuckles> Iya, karena kan nempel banget kan, Kak.
<laughs>
<laughs>
Aduh, iya sih, eee, kalau misalkan dinding rumah memang nggak tebel-tebel banget sih ya, kalau misalkan kamar ya, biasanya. Heeh, agak bocor dikit. Mhm, gimana, tuh?
Iya, kan? Bener, jadi tuh pernah, Kak, gara-garanya tuh pernah aku diomelin, eee, aku nonto eh nonton, dengerin musik itu kan karena kan enggak keluarga aku nggak nggak kebiasa dengerin musik gitu, ya apalagi yang bukan lag bukan lag Kak, itu kan instrumen, gitu kan.
Oh. Heeh? Oh. Benar iya, betul betul.
Nah, kalau adek aku tuh suka bilang gini, "Kamu tuh kalau aku dengerin kamu," apa maksudnya tuh, "instrumen yang kamu setel, aku tuh suka menunggu-nunggu liriknya tahu."
Heeh? <laughs> Waduh.
<chuckles> Iya, namanya <chuckles> namanya instrumen ya Kak, mana ada liriknya, iya kan?
Heeh. Iya iya. Oh waduh, berarti dia gak paham nih, eee eee, apa, musik instrumen gitu ya, belum tahu gitu?
Gitu. Iya, dia tuh gak suka gitu, suka gemes, kayak, "Ini mana sih yang nyanyi?" Kayak gitu.
Oh. <chuckles> Aduh, lucu juga sih ini. Aduh, heeh, gimana tuh?
Terus abis itu, mama aku tuh pernah, mungkin ya lagi tidur ya Kak, aku tuh masih nyetel, kalau aku tuh tidur kayak harus ada suara gitu loh Kak, jadi sampai aku ketiduran, gitu. Nah, terus tiba-tiba
Oh, gitu. Heeh.
eee, ternyata tuh lama itu durasinya, Kak. Ada kali 3 jam itu instrumen, terusnya <chuckles> tiba-tiba mama aku bilang gini, "Itu apa sih? Pusing banget." Gitu
Oh. Waduh, heeh. Heeh. <laughs> Keganggu ya, sama musik yang kamu nyalain, aduh.
Iya. <chuckles> Iya, jadi kan kasihan ya? Terus akhirnya ya udahlah, aku matiin, aku pakai headset akhirnya, kalau emang masih mau dengerin, ya aku pakai headset jadinya.
Eh, heeh.